Bellissi
Senza volerlo tra l'altro, in un momento in cui proprio non ci pensavo.
Stupendo, ma il p dove vivi, è t è un posto dove c'è il sole, o comunque anche magari ah, okay.
Sì. Sì, sempre trecento praticamente ci sono 2 stagioni; ehm, estate e estate caldissima.
Ah, wow, oddio che sogno. <gasps> <chuckles> Bellissimo, stupendo.
<chuckles> Sì. Sì, sì. Sì, fai conto che mettiamo le scarpe, quando andiamo in Italia.
Ah, okay, quindi proprio vita selvaggia quasi.
<chuckles> Sì. Sì, sì più o meno, ciabatte, <chuckles> ciabatte, al massimo una scarpa sportiva.
Wow, che invidia, che invidia! Bellissimo, stupendo, wow. Ehm, condividi mai questo momento co qualcuno? È una cosa che o, ehm oppure è una cosa che ti tieni ti tieni per te?
<chuckles> Es Sì. No, co' mio marito, co' mio marito, però il tramonto, l'alba lui non è così mattiniero, quindi
Okay. <chuckles>
Condividiamo il tramon molti tramonti, e pochissime albe. <chuckles>
Okay, bello, ma pa av fai fai colazione, aperitivo quando vedi alba e tramonto? O magari
Sì, sì. No, all'alba di solito faccio faccio meditazione, o yoga o così.
Ah, okay, cioè, quindi è proprio il momento
O vado esco, e faccio una passeggiata. Mh.
è proprio un momento zen della tua giornata allora. Wow, stupendo, bellissimo. Mamma mia.
Sì. Sì, sì. <chuckles> Sì.
Ci sta.
Vabbè, quindi, insomma diciamo che queste sensazioni, son proprio belle.
<chuckles> Sì, sì, ti ti dico che, ehm, beh, t come abbiamo detto di momenti felici fortunatamente, eh, s n ne si vivono, e però ci sono quei momenti, che ti lasciano proprio, ehm, l'opposto dell'amaro, in bocca, non so non so com'è, mhmm, non so co cos'è, ehm, ti senti ti senti diverso, anche se appunto come hai detto tu, sono cose che vivi tutti i giorni
Sì. Sì.
però immagino che tu, d dopo senta qualco cioè, non lo so, ti senti magari <inhales> sollevata fortunata, giustamente. Giustamente.
Fortunata. Fortunata, sì. Ma, quello quello poi mi capita ovunque, eh. Quando quando cioè, già lo svegliarsi, ehm, il vedere il sole, mi fa bene. Ehm, c'è stato un periodo mi ricordo perché poi pensa, sono nata in pianura padana, quindi cioè me il massimo della fortuna, <chuckles> per chi piace il sole, cioè cioè 3 mesi di nebbia praticame
Mh-mh. Mh. Ah, okay. Mh

Eh ci credo. <chuckles> Ci credo, ci credo tantissimo.
<chuckles> Poi vabbè, cioè devo dire che poi a volte quando sono molto nervosa e mi fanno arrabbiare, spero che dal cielo piova l'incudine rossa dei cartoni animati di Hanna e Barbera presente? Teng! <chuckles> O un pianoforte, non so, così.
<chuckles> <chuckles> Sì, dal nulla arriva vabbè quello, quello lo immagino an più spesso.
<chuckles> Sì. Sì sì, quello te l'aspetti un po'. E poi niente e poi so m sono molto autoironica. Quindi, quando mi capitano delle cose poi ci rido sopra perché mi vedo da fuori, no?
<chuckles> E pensi: “Guarda quella guarda quella che si sta a incavola, <chuckles> che s'arrabbia a fa." Ci sta, vero? Questo questo lo faccio pure io. Poi, mi arrabbio lo stesso, ehm, e finisce lì, eh, per carità. Però, però, ogni tanto, ci penso. Dico: “Ma se mi posso, se mi potessi vedere da fuori, no?”
E <chuckles> e sì, e fa ridere e <chuckles> sì esatto, tre quarti delle cose che mi capitano fan ridere, no, qui Sì. Beh ovvio, cioè. <chuckles>
Cosa, cosa mi direi? Mi direi: "sei scema?"
Ma io anche quando mi inciampo, penso alle facce che posso aver fatto, o durante l'atterraggio. <chuckles>
Mamma mia. Mamma mia. Guarda, io faccio surf, non hai idea di quante quante volte penso: "Chissà che caduta, che faccia che ho fatto, quando sono caduta", perché poi cado in continuazione, sono all'inizio.
Ma che bello, mi piacerebbe un sacco farlo anche a me, lo fanno anche qua sai?
Sì?
Sì però io son vecchia <chuckles> e ho paura di distruggermi. <chuckles>
Eh sì. Eh, guarda, uhm, ci sta. Cioè, io io sono sono ba abbastanza giovane e ho paura d di distruggermi già io, quindi però, lo fanno, sai?
Eh. Eh, no, cioè, i mie i miei suonano i miei suonano 48. Lascia pure che uno è atletico e e, sa e e è flessibile, però, <chuckles> secondo me, se
Eh. Sicuramente. Ah beh, è comunque uno sport estremo è comunque uno sport estremo, cioè quindi oltre t a al gesto tecnico che uno lo impara, è più che altro la tavola, l'acqua, gli altri, le tavole degli altri
Eh. Certo. Sì sì, no ma gli squali. Qua ci sono gli squali, <chuckles> quindi
Assolutame gli squa no, no, s Ah! Oddio, <inhales> sono giorni che mi nominano gli squali. Secondo me, c'ho un brutto un brutto presentimen
Ma sai che c'è un braccialetto che usano qui alla caviglia, non so se funziona, che emette de dei dei suoni e tiene lontani gli squali?
Eh, l'ho visto. Mh-mh.